То есть, чтобы сразу отвлечься, э, физической активностью?
М. Ну, если они появляются поздно вечером, то это точно не вариант. А с утра обычно они нечасто появляются, хотя в целом это можно сделать дома, то есть сделать какую-то тренировку, разминку. В принципе, да, это может быть рабочей стратегией.
Да. Мгм. Да. Мгм. Окей. Ну ну например, да. Или вот, например, ты говоришь там, тебе вот, э, нап например, нравится читать, да. Ам.
Да.
То есть может быть, а, посмотреть какие-то книги, завлекающие именно, может быть какие-то знаешь фантастику, какую-то почитать или, ам. Ну, такие книги, которые там знаешь с новым миром таким, чтобы, а, прям вот идти и в книгу и прям вообще отвлечься и думать только вот о, э, главных героях книги, скажем так. Как вот думаешь, такое могло бы тебе помочь?
Мгм. Ну, в принципе, можно, конечно, да. Единственное, что фантастику я не люблю, но мне, например, нравятся триллеры. Я могу что-то подобное почитать.
Ага, понимаю, да. Вот, триллеры тоже неплохо, да. Мгм. Ну здорово. А как вообще у тебя твоя социальная поддержка? Ты общаешься, например, у тебя есть друзья, которые вот, э, а, поддерживают тебя, понимают или близкие люди? Да. Мгм.
Да, конечно. Да, безусловно, у меня есть люди, которые меня поддерживают, с которыми я могу обсуждать все эти темы, но я слишком часто к ним не обращаюсь, потому что, возможно, своими предположениями и страхами я передам вот, э, часть какого-то беспокойствия и они тоже будут думать о том, что может быть что-то не так со здоровьем.
Да.